А, смотри. Я пришла к тебе, на самом деле, пожаловаться. Ну, надеюсь, что ты меня выслушаешь и поддержишь.
Конечно, выслушаю.
Да, будет замечательно. А если ты мне ещё дашь какой-то совет в придачу, то я вообще буду, наверно, тебе очень благодарна. И Да, смотри, в чём дело. А, м, последнее время я стала за собой замечать, что я совершу совершаю какие-то вот такие импульсивные покупки, а, из-за своих, э, негативных эмоций.
Я очень постараюсь. Мгм.
А, вот, например, м, в частности, на в моей семье Э, м, человек, которому я, вот, очень сильно доверяю, и я уже с ним, э, м много много лет вместе живу, всё равно приходится сталкиваться с, э, непониманием. Э, и вот такое вот у меня ощущение, что вот как-то меня отвергают в про в процессе ссоры. Э, н вообще даже не хотят в прин не то, чтобы там, э, понять, да, даже не пытаются понять, а, вот с какой-то своей колокольни оценивают моё огорчение и, м, так скажем, отмахиваются от меня, а
Ну, конечно, да, это проблема. Потому что всё-таки мужской пол и женский по-разному реагируют, разное ощущает. Это, как бы, надо пытаться понимать, проявлять эмпатию. Жаль, что у тебя такого щас нету, к сожалению.
Да, спасибо большое, что разделяешь мои чувства. Ну, в общем, да, как ты правильно понял, что там у меня вот с мужем такие недопонимания, и это у меня становится таки такой вот хорошей причиной, чтобы, эм, где-то потратиться. И я вот, э, не знаю, м, м, как-то хочется <exhales> сойти с этого пути, с этой такой дорожки, эм, м, поскольку я-то как бы что-нибудь куплю, то, что мне действительно нравится вот в порыве, вот особенно когда я чувствую вот это вот чувст э, когда испытываю вот это чувство, эм, отверженности отвергнутости, эм, я сразу и, во-первых, в принципе, у меня начинают руки по телефону скользить, бегать очень быстро. Это какие-то соцсети могут быть. Такое ощущение, что я пытаюсь как-то забыться, погрузиться, вот, в какую-то информацию, которая мне вот не сильно там нужна. И чтобы Да, стереть вот это вот это огорчение, вот этот эмоциональный стресс. И не дай бог мне попадётся какой-нибудь интернет-магазин. И там я обязательно найду что-нибудь, что мне надо. И чтобы вот, э, залатать свою рану, я могу у купить себе, я не знаю, сумку какую-нибудь дорогую или, я не знаю, предмет одежды, эм, та й телефон какой-нибудь. И ты знаешь, вот в тот момент, когда я это делаю, вот настолько вот я расстроена внутри, вот так вот неприятно, такой как как комок. Я это нажму себе на вот, на кнопочку нажимаю, там, да, подтвердить заказ.
Мгм. Ну, по понятным причинам, да, так и происходит. Ну, конечно, да.
Такое облегчение появляется и
Отпускает потихоньку, да, это. Сильные вот эти вот негативные ощущения.
Да. Мгм. И ты знаешь, ам, вот у меня тут такой вопрос к самой себе: я это делаю назло своему мужу или я это делаю для того, чтобы как-то с себя порадовать? Я, к сожалению, не могу найти ответ на этот вопрос, ну, потому что я там не свои деньги трачу. Э, всё-таки это наше общее. И м
Мгм мгм. Слушай
И я, вот, не Да, тут такой момент.
А вообще, вот эти твои траты, они развивают дальше ссоры или, как бы, ну, грубо говоря, он относится к этому как к твоему хобби, и это на ссоры не влияет, а ссоры про другое, как бы? Ну, или вот эти обсуждения, где нет понимания, как это вот работает всё вместе?
Ты имеешь в виду, ссоримся ли мы из-за того, что я что-то купила?
Ну вот, э, в 1 раз вы, да, как-то что-то не поняли друг друга, да, тебе становится грустно, ты покупаешь что-то. Это влияет, ну, на дальнейшее ваше общение как-то плохо или хорошо? И или он этого не замечает прост?
Так. Мгм. Ты знаешь, э, в там вот для меня важно 2 варианта события. Либо всё-таки он, я чувствую, я вижу, что он как-то пытается понять мои чувства. Я не ду от него, что он прям то же самое почувствует, это невозможно. Но хотя бы вот это желание и стремление, да, вот, отнестись с пониманием или хотя бы какие-то вопросы задать, не отмахнуться и сказать: "Да я бы" В как у нас это происходит? "Я в этом случае вообще не переживаю",- говорит он. Ну, а я-то другой человек, для меня это важн И я это переживаю по-другому. Но он считает, что раз он так к этому относится спокойно, то и все, в принципе, вокруг точно так же относятся. И вот это, конечно, камень нашего преткновения. И я тут понимаю, что я же не могу его заставить, там, да, м, пон как-то понять меня. Тут чел человек либо пытается, либо не пытается. И, т ну, и вот из-за этого разочарования, что я вот чувствую такое бессилие, что вот я не могу больше биться вот об эту стену, и иду, делаю, там, вот эту свою покупку, а потом как бы я вот с таким вот облегчением у меня, э, вот такие мысли, что ну ну и поругались, ну и ладно, как бы, вроде бы и помиримся. Я же уже себя погладила по головке, я себя уже поддержала. Я уже сделала то, что я хотела, в принципе. Ну и не понял, и ладно. То есть я уже как-то и не продолжаю этот разговор, и мы, м, живём так, как будто бы ничего не произошло. То есть я как-то сглатываю вот эту вот обиду и живу дальше просто. Вот как-то так это происходит. Но мне кажется, это не совсем правильный способ, э, пережить вот эти вот моменты.
Мгм. Ну конечно, да. Мгм. Ну, способ такой, как будто, знаешь, ты всё-таки ставишь больше на паузу, да, свои ощущения. Вот, э, как-то заменяешь один, э, негативно неприятный эмоциональный случай позитивным другим, и, к сожалению, это ведёт к тому, что всё-таки, э, с мужем, да, э, не решается проблема. И, то есть, скорее всего, ты делаешь так, э, потому что ты не видишь способа ее решить, да? Вот, но в то же время так можно, как мне кажется, к сожалению, и разрушить отношения. Да? То есть, ну, то есть по капельке вот, так это вот капает тебе на душу, что "меня не понимают", "меня не понимают". А потом может возникнуть вопрос: "А что я вообще здесь делаю, да если меня там уже, допустим, продолжительное время не понимают?" И если тебе не хочется, если тебе не хочется такого исхода, то, наверное,- ой, я даже не знаю, ну, это не очень, может, приятно будет услышать,- ну, наверное, вам нужен какой-то семейный специалист, возможно. То есть 3 сторона, если это возможно, если он пойдет на это ради тебя.
Да. Мгм. Ты прав.
То есть, возможно, надо поставить ему какой-то, знаешь, даже, может, ультиматум, что вот с как-то Ну, как я это вижу, можно ему сказать, что: "Я не хочу тратить деньги в интернете. Меня это расстраивает больше, чем вообще кого-либо другого, потому что я в попытках за хорошими ощущениями вот, э, теперь н ну, никак не могу вылезти с этих сайтов вот с вещами. А, а виновато, как бы, не то, что я обожаю тратить твои деньги, да, которые ты с трудом зарабатываешь".- То есть объяснить ему, что ты ценишь его труд, ценишь его деньги.- "А виновато то, что мы в какой-то момент нашей жизни всё-таки, ну, начали разговаривать на как будто разных языках, хоть он и один, да, одинаковый, но мы друг друга не слышим". И может быть, если вот так вот как-то раскрыть вот ну все карты, да, показать ему, что ты ценишь его как мужчину, ценишь его как, э, вот семейного партнёра, но есть проблема, которая тебя уже у замучила, и ты хочешь её решить
Мгм. Да, ты прав. Мгм. Мгм.
что вот, э, нужен как будто 3 человек, и этот 3 человек должен быть специалистом с, э, каким-то психиатрическим, психологическим бэкграундом. Как думаешь?
Я думаю, это на самом деле очень откликается сейчас, ам, у меня, поскольку, ты знаешь, я вот чувствуюсь се м, так, что я, э, не могу объяснить. Ну он же тоже и тут же понятно, что он всё-таки, ну, н н не та не такой вот равнодушный, да, и совсем то меня не любит. Всё-таки, может, я какие-то слова неправильно подбираю. И мне действительно нужен вот переводчик, переводчик моих чувств, точнее, с моих слов в мои чувства. И, возможно, ты прав, мне нужно вот 3 лицо, которое сможет объяснить ему, а, то, что я чувствую, на понятном для него языке.
Мгм. Конечно. Да. Ещё знаешь, что так- чисто как идея, так как, э, ну вот. <sucks teeth> Бывает, э, у мужчин есть такие какие-то предрассудки, так скажем: они не не часто не верят в психологию почему-то. Вот они там часто называют её шарлатанством каким-то, да: "Просто пойдём заплатим деньги". Возможно, стоит подобрать специалиста, чтобы он был мужского пола, потому что ему, возможно, будет проще слышать какую-то критику, а, в свою сторону или, ну, взгляд вот другого мужчины на эту же проблему, и тогда он точно не сможет тебя обвинить, что: "Это вот ты повела меня специально к вот психологу, там, психиатру-женщине". И тогда, то есть, ну, как минимум одну проблему мы решаем заранее, да? А другое- то, что вот, возможно, ну, когда другой мужчина скажет ему, что он неправ, допустим, да, что здесь можно там помолчать, послушать и справиться, да, в каком-то моменте там. Ну, допустим, возьмём там- чуть чаще тебе звонить, когда он на работе, да, чтоб ты чувствовала вот это какое-то семейное тепло, хоть вы и там в разлуке полдня. Вот. Тогда ему, возможно, будет проще и как-то вот Ну, то есть на мужском языке говорят мужчины, вот мне так кажется просто.
Супер. Мгм. Так. Изумительно. Ты знаешь, на самом деле это правда. И я думаю, что какое-нибудь авторитетное мнение, м да, я тут как бы с тобой согласна. И Да и я не против того, чтобы был, э, мужчина. Мне вообще, на самом деле, без разницы, кто это будет- мужчина или женщина. А, лишь бы он смог найти вот этот вот ключик к нашим
М.
Проблемам.
Ну, конечно, да, конечно, я понимаю.
Вскрыть их и решить. <chuckles>
Я слышу в твоем голосе, что тебе важно это всё решить. Просто это на самом деле важно, потому что если вы с человеком много лет, то, ну, вот полное осознание того, насколько это печально, когда он уходит, можно ощутить, вот, ну, когда вы разойдетесь, да? И, как будто, лучше до этого просто не доводить, потому что это еще поведёт, то есть, к к очередным каким-то травмам и упрекам, даже если вы потом помиритесь, это как травма остается. И лучше, конечно же, вот это всё заранее проработать и сказать, что: "Мужчина мой, я очень люблю с тобой отношения, но что-то идет не так. Пойдем выздоравливать вместе. Ни ты не виноват, ни я не виновата, но мы перестали говорить на одном языке".
Да. М-да. Супер, звучит очень воодушевляюще. Спасибо тебе большое за твои рекомендации.
Надеюсь, у вас всё наладится.